Мгм. Ну да, измельчаешь.
Вот, э, и да, потом это мясо, которое варилось, я тоже снимаю с костей, если оно на кости было. И нарезаю мелко мелко мелко мелко и ставлю вариться повторно с бульоном, уже вот процеженным
Мгм. Мгм. Понятно. Ну, у тебя прям не суп, а какое-то произведение искусства. Прям интересно послушать, что же дальше.
дополнительно. Но эт эт это это, э, это еще это еще даже не суп, это вот просто бульон делается.
Ага, так, хорошо. Значит, в этом.
Вот. И потом еще тут делается бульон несколько часов.
Ещё несколько часов? То есть ты уже проварил, и еще, получается, ты варишь
Да. Да, я проварил, процедил, остудил, и по новой поставил уже вот с нарубленным мясом, и вот этой вот кашицей из чеснока и всего остального.
И сколько, т с еще часов?
Еще как минимум часик-два.
Ага, и потом, что происходит дальше?
И потом уже всё остальное, что нужно для супа.
Ну, остальное, давай, расскажи, что что потом?
Ну, м, как говорится, я не большой любитель овощей, но я их иногда добавляю, но как, э обычно для супа их режут очень мелко
Так.
там, кубиками или как-то так вот. Так как я их не могу есть, я их оставляю крупные вот там вот. Там, ну, допустим, морковь- я ее нет, я не бросаю целиком. Я ее, допустим, на 4 куска больших, э, крупных кидаю, чтобы выловить я потом бы смог бы легко. Также это относится к перцу, э, к луку, э, и, вот, и всему такому от.
Да-да-да. Вот ты просто целиком бросаешь морковь, или, там, лук? Мгм. М. И выбросить.
Я только
А перцу горошком ты имеешь в виду, или что?
<coughs> э, ну, к красный- это паприка вот болгарский перец.
А ты целиком прям, ты настоящий прям бросаешь, паприку, да? Ну, не порошок?
Э, нет. Н э, вот, допустим, вот этот болгарский перец, я его режу на 4 части, вытаскиваю все семена, и просто бросаю туда. Вот. Он должен быть крупный, чтобы мне легче было бы его выловить. Потому что я их не могу есть. Э, так же лук вот, и всё остальное. Еще можно добавить чеснока, но это можно уже смотреть на вкус сначала.
Мгм. Как интересно. Мгм. Мгм.

Мгм.
О. И если вот, э, это остренькая лапша, то там буквально вот этот пакетик на 5 литров придаст такой пикантный вкус, такую хорошую остроту
Мгм. Интересно оно вообще.
э, всему супу, что "Ух." Иногда так это "Ух" прям.
Ну я вообще <chuckles> в шоке, как ты готовишь суп! Это прям а ты вот так основательно относишься ко всему, вот ко всей еде, которую ты готовишь? Или вот для тебя вот какой-то суп святой или что? <chuckles>
Нет, я, э, сам вообще, ну, я редко ем супы. Но если я делаю суп, я делаю его себе такой, который я з точно знаю, что я съем. Поэтому я и подхожу к нему вот так вот основательно. Я не буду делать что-то там
М. Мгм.
что готовится п за час, и это будет безвкусно.
М. Ну, то есть ты, получается, вообще целый день, получается, готовишь? Вот сначала духовка, потом еще 4 часа, потом еще 2 часа, потом еще 15 минут, то 15 минут. Вот это- это прям гениальное такое вот.
Да. Да. Да. Да. Ну, так и получается. Его много, что мне его хватает на, скажем так, 3-4 дня. Э, по несколько раз в день.
И ты вот три четыре дня вот только супы, да? <chuckles> Нет?
Нет, ну я его использую как первое, ко второму. Потом я ем второе, естественно.
То есть, а вот а вот ты во как-то вообще не рассматриваешь вариант готовить суп, ну так, стандартно, да, там, ну, быстро?

То есть ты ложишь эту кость целиком, или ты рубаешь перед этим?
Э, я её ложу в основном целиком, э, протвень, э, на 100-180 градусов примерно. Ну, в зависимости от того, сколько как долго я хочу готовить. Э, с некоторыми травами, э, чтобы она пропиталась, э, душком, но это может быть, э, н не молотый перец вот, э. Это может быть, э, разные там, моб как сказать, сушёный базилик, вот эти лавровые листья, всё вот этот вот. Ам
В духовку. На сколько градусов? Мгм. Мгм. Какими? Мгм. Ты посыпаешь эту кость или ты это раскладываешь на противне.
я ложу это рядом с костью, чтобы оно пропиталась вот этим душком, вся кость.
Ага. Мгм, как интересно.
Вот. Ещё, э, это, как его, чеснок рядом ложу, вот. И, э, э, целиком вот, э, головки вот, ну, как головки- очищенные головки чеснока. Я ложу и это немножко поливаю маслом, чтобы оно пропеклось и дало вкус. Плюс это потом можно будет собрать
Целиком или в или порубленный? Ага. Ага. Мгм. Мгм. Что. Мгм.
пропустить через, э, блендер или сжать, особенно чеснок, и получится такая вот интересная мякоть.
Мгм. И что? Интересно, мякоть для чего? На хлеб можно намазать?
Э, добавить нет, добавить суп- тоже это придаст, э, прекрасный вкус.
Ага. То есть, получается, ты вот эту кость, э, томишь, можно сказать, да, в духовке часа 4?
Вот. Да. Да да да да да. Но не часа 4, часа 2 как минимум.
По 2, ага. Потом она она как-то т меняет вкус, да, после этого?
Вот. Я её.